Nah, aku tuh sampai minta maaf sama temenku kayak, "Sori ya, aku tuh nggak ada maksud loh dan aku aja nggak pernah deketin gitu." Dia bilang, "Enggak kok bukan itu masalahnya," dia bilang, "ada masalah yang lain." Oh ya udah, oke oke, nah yong
Mhm. Mhm. Mmm, kak Kakaknya ngerasa bersalah banget ya padahal, eee, itu yang muji ya dia sendiri gitu ya, Kakak kayak malah kaget banget waktu itu loh kenapa? Gitu ya gak sih? Heeh, mhm?
Betul. Iya. Benar, nah, tiba-tiba sebu 2 bulan dari kejadian itu, man si istriku ini, yang waktu itu aku belum pacaran gitu ya. Dia tuh ngubungin aku
Hmm.
karena aku tuh punya, eee, stok atau persediaan film di laptopku gitu, yang udah aku unggah. Nah, dia pengen nonton sat dia tuh pengen nonton film dan pengen no nonton bareng sama teman-temannya di rumahnya dan dia tanya, "Boleh nggak minjem, eee, minjem laptop mau ngambil data film nih?" Nah aku kasih lah, aku kan orangnya nggak
Hmm. Ah, oke. Mhm. Heeh, itu emang sebelumnya kayak akrab gitu ya, Kak? Tegak enggak? Oh, nah, di situ Kakak mikirnya yang kayak, apakah dia benar-benar nanya, apa modus doang tuh pas itu? Enggak? Nanya aja, <laughs> positif.
Enggak, gak akrab, sama sekali nggak akrab. Mhm. Enggak, cuma nanya aja kali ye. Aku kan orangnya positif ya maksudnya, ya mungkin pengen nonton ba karena dia udah bilang dia pengen nonton bareng dan menurut dia filmnya tuh ada di laptopku. Dan memang ini film lama, jadi susah untuk bisa dicari, filmnya tuh Ada Apa Dengan Cinta yang udah dirilis tahun 2000, kan susah ya. Kejadian mhm, kejadian ini 2016 jadi kan film itu udah lama, jadi susah buat dicari kan. Nah akhirnya dia ambil, dan nomornya kan jadi ke simpan di aku. Waktu itu masih pakai Blackberry w messenger itu.
Heeh. Oke. Heeh. Oh. Oh, AADC ya, heeh. Mmm.

Oh, gitu.
Entahkah obrolannya, frekuensinya sama atau bisa nyambung. Nah itu udah penting banget, karena menurutku ya, hubungan yang berjalan, pacaran, menikah, menua bersama itu kan semua kok, dari ngobrol ya.
Mhm. Mmm. Dari komunikasi ya. Penting ya, heeh.
Mmm. Kalau ibaratnya aku ngomong sama istriku, tapi istriku enggak nyambung, gimana tuh? Masa tuaku mau diselesaikan dengan apa? <laughs> Iya, jadi
Mhm. Mmm. Iya sih ya, mhm. Tapi gin heeh, gimana?
jadi, eee, ketika aku sama dia, awalnya itu cuman dari situ aja dan kemudian, akhirnya berkembang mulai saling satu sama lain tuh mulai tahu mulai sukanya apa, sukanya ke mana dan mulai menyesuaikan, menyesuaikan diri, gitu.
Mhm. Mhm. Oh, oke. Jadi malah masa PDKT-nya, pendekatannya malah pas sudah pacaran ya, Kak?
Iya lagi, mendekat mhm. Tapi untungnya aku sama dia tuh lebih banyak ini ya menyesuaikan. Jadi bukan mencari kesamaan, tapi menyesuaikan.
Ratus dulu ya heeh. Mmm. Mhm. Oh, beradaptasi saling adaptasi ya berarti ya kalau kayak gitu, ya. Mhm, mmm. Nah, kalau tadi nih yang tadi kan pas awal-awal e enggak apa ya? Secara kebetulan gitu ya tentang makanannya itu yang dikasih pada saat itu, misal apa tuh, Kak? Makanan apa tuh? Apakah kayak setiap tahun tuh misal kalian ada tanggal jadian ya? Itu pasti disajikan makanan itu loh yang pertama kali heeh, kayak gitu enggak? Enggak ya?
Betul banget. Oh. Ya. Oh, enggak sih. Kebetulan makanannya itu makanan nasi kuning ya. Nasi kuning ikan. Jadi, eee, bukan dirayakan dengan makanan itu tapi punya kebiasaan ketika setiap tahun keluar makan.
Oh, <laughs> iya, heeh. Mhm. Mhm.

Mhm.
Jadi dia ini kebetulan adalah mantan dari temenku. <laughs> Iya, jadi aku tuh ketemu sama, eee, istriku ini waktu dia masih pacaran sama temenku, dan aku tinggal satu rumah sama temenku ini.
Oh kokinya gitu ya? <laughs> Mhm. Mhm. Mmm, ini temen deket ya Kak berarti ya?
Iya teman yang cukup dekat, jadi
Waduh, temen deketnya tuh. <laughs>
<chuckles> aku tuh tinggal di satu rumah, yang isinya tuh mahasiswa semua dan, eee, ada berapa orang waktu itu ya? Ada sekitar 5 6 orang. Nah semuanya itu punya pasangan, nah aku ketemu sama istriku ini ketika dia tuh sering diajak sama pasangannya, pacarnyalah waktu itu, eee, ke rumah itu, kadang main di situ tapi nggak pernah ngobrol gitu.
Mmm, heeh. Mhm. Heeh. Wow. Mmm, oke. Ngobrol-ngobrol. Kakak waktu itu gimana tuh jomblo atau gimana?
Ada pasangan juga, jadi aku tuh kalau ada pasangan biasanya kalau ada cewek lain tuh kayak males ngobrol atau males komunikasi karena ngehargain, ngeha ngehargain temanku juga dong, iya dong, iya kan. Nah jadi ada satu masa di mana, aku tuh nggak tahu kalau dia tuh lagi ada konflik sama pasangan ini
Oalah, oke. Ok sigma, di sigma oke. <laughs> Oke, iya benar benar bener, heeh. Mhm.
nah aku baru aja pulang menyelesaikan kerjaanku di luar. Jadi, kan aku waktu masih kuliah itu sambil kerja jadi pembawa acara ya, kayak master of ceremony gitu lah, nah aku tuh lagi lagi habis kerjain acara konser jadi kan bajuku masih rapi masih enak lah untuk dilihat, masih rambut masih tertata.
Mmm, oke ya, hmm. Mmm. Mmm, dan capek juga ya pastinya waktu itu ya? Heeh.
Mhm, lagi capek tapi p eee, secara penglihatan tuh masih oke lah kalau dilihat ya. Heeh, tiba-tiba si istriku itu nyeletuk bilang, eee, "Bro, kamu tuh kalau dilihat-lihat ganteng juga ya," waduh.
Oke, keren gitu ya, oh. <chuckles> Heeh. Gimana? Oh tiba-tiba, gimana tuh perasaannya, perasaannya tiba-tiba dipuji kayak gitu?
Tiba-tiba, aku tuh kayak Aku malah jadi takut karena kan pasangannya temenku.
Oh takut? Oh iya juga sih, heeh.
Jadi aku langsung bilang, "Aduh jangan kayak gitu dong, kan aku sama dia temenan, jangan gitu." Nah, cuman dia cuma nyeletuk 1 kali dan teman-teman tuh ku kayak kayak bercandain gitu lah, nah aku
Mmm, mhm. Oh itu rame-rame ya Kak berarti ya? Pantes aja it oh, oke.
rame, rame yap. Nah setelah itu, eee, beberapa waktu kemudian aku baru tahu ternyata mereka pada saat itu, itu sudah konflik dan pulangnya itu udah berakhir hubungannya.